Comment tu trouves des communautés quand tu apprends en solo?
Heu, bah, la majeure, heu, le meilleur moyen, en tout cas, le plus utile, le plus efficace, je pense que c'est en ligne, heu, et notamment, sur heu, sur Reddit, heu. Je sais pas si tu connais, heu, ce site, cette application, ce réseau social mais je l'utilise activement.
Mmh mh. Ouais. Ah oui. Oui. Je connais Reddit. Ouais, ouais. D'accord. Super. Alors, heu, dis m'en plus parce que je sais pas? Je le connais mais je tombe dessus un peu par hasard. Je sais pas s'il y a une appli qui existe ou, heu, un moteur de recherche particulier.
D'accord. Et je suis passionné par, heu, par Reddit. Donc, heu, je peux tout t'expliquer. Heu, en fait, c'est heu, je pense qu'à la base c'est un réseau social, pas forcément une application et en fait, ça fonctionne avec des un petit peu comme un forum, heu, c'est un réseau social mais qui est vraiment, heu, centré autour du partage de contenu et hem, quoique c'est bateau ce que je viens de dire puisque c'est le cas de tous les réseaux sociaux, mais en gros, du contenu sur lequel les gens échangent. Il va y avoir, heu, ce qu'on appelle des SubReddit. C'est comme des canaux où on va parler d'un sujet, hem et où toutes les personnes vont s'abonner, se connecter à ce canal pour échanger sur un sujet et ils pourront poster des sujets
<chuckles> D'accord. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui mais des i Mmh mh. D'accord. Mmh mh.
heu, et ensuite les personnes de la communauté ou même en dehors de la communauté peuvent, heu, soit up voter disons, soutenir, je sais pas, soutenir, heu, le post pour dire qu'il est de qualité, soit le down voter.
Ouais. Ouais. J'ai vu qu'on voyait une petite flèche qui monte, hein, c'est ça?
Exactement, voilà et plus il y a de flèches qui montent, bah, plus normalement c'est un contenu de qualité qui est instructif ou propice à l'échange et heu, moi, c'est une ressource que j'adore utiliser, en tout cas.
Ouais. D'accord. Ouais. D'accord et alors, bah, dis m'en plus, heu, pourquoi, par exemple, est-ce que tu t'en es servi, heu, beh, récemment et notamment dans l'apprenss dans l'apprentissage?
Et, en gros, heu, je m'en suis beaucoup servi. Après, je rentre dans le concret mais parce que c'est un réseau social qui est connu pour son authenticité, sur lequel la la pub est assez, heu, contenue, heu, et en plus, c'est un avantage. C'est que c'est bien référencé dans Goo dans Google, donc c'est des su des sujets bien traités et pour lesquels il y a de l'info. Ils vont être faciles à trouver sur Google, donc heu, par exemple, un des derniers sujets que j'avais appris c'était de faire du design d'applications mobiles et heu, s il est difficile quand on est seul, du coup, heu, solo, heu, aucune expérience, heu, aucune ressource, c'est qu'on sait même pas, heu, quelles sont les bonnes questions à poser? Quels sont les endroits par lesquels commencer? Quel est un peu le cadre théorique, heu? Quel cas on peut trouver? Et bah, dans ce cas-là, enfin, en tout cas, dans le cas de Reddit, c'est un mmh, ouais, un endroit parfait pour retrouver, heu, des milliers de personnes qui vont s'être posées les mêmes questions et, heu, et c'est pour ça que je l'utilisais, en tout cas.
Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. Oui. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh. D'accord. Tu rentres un mot clé par exemple?
Heu, alors les j'ai 2 manières de chercher
Mmh mh.
hem, souvent, ben, maintenant le l'intelligence artificielle, elle est, heu, quand même, heu, ultra efficace, heu, donc je vais d'abord commencer par ça, honnêtement et en fait, là, où, mais elle est bonne pour des cas heu, qui sont assez génériques et parfois pour du très spécifique, heu, je vais taper ça dans Google et je vais écrire Reddit, heu, juste après, comme ça, ça va me rediriger vers des SubReddit et c'est, en fait, la m en tout cas, la meilleure manière que j'ai trouvée d'avoir une réponse sur un sujet particulier par des gens qui ont vraiment vécu ce problème-là. En somme, heu, tout ce qu'on cherche quand on a envie d'apprendre et heu, et sinon oui ça va plutôt être de la veille générale où je vais me balader sur LinkedIn, scroller en voyant ce qui se passe dans les communautés que que je suis. Ça va être un un mix, heu, des 2 en gros.
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais, ouais. D'accord. Bon, alors moi, je connais pas trop, heu, Reddit. Je sais que ça arrive en tête, comme tu disais, c'est hyper bien référencé donc maintenant quand on cherche quelque chose, c'est vite Reddit qui apparaît et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, heu, utilisé puisque ça apparaît de plus en plus. Heu, après tu m'as parlé de LinkedIn, hein, c'est ça?
Mmh mh mh. Heu, non, pour le coup, heu, j'en ai pas parlé, mais heu, c'est une communauté qui, heu, qui m'aide aussi. J'ai d j'ai parlé de sujet pro. C'est peut-être, heu, ce qui t'a mis la puce à l'oreille mais heu, mais c'est quelque chose que j'utilise, heu, aussi. Heu, après ce qui est différent, enfin, entre les 2 je pense que le côté authentique, il est plus, heu, vrai sur Reddit que sur LinkedIn, où LinkedIn il va y avoir, heu, quand même un souci de présenter une vitrine et donc quand on se confronte à ça, bah, heu, c'est souvent pas la meilleure d'apprendre meilleure manière d'apprendre parce que d'être, heu, confronté, heu, sans cesse à, hem, du contenu un petit peu aguicheur, heu, qui explique, heu, comment, heu, un tel en 3 mois a révolutionné, heu, son business pour se retourner. Heu, c'est
Ah non, pardon. Ah pardon, j'ai comp <chuckles> <chuckles> Peut-être, pardon. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Ouais. LinkedIn, c'est pour faire envie et pour t'attirer, attirer un peu les les contacts ou favoriser le réseau alors que Reddit, c'est vraiment, comme tu disais, juste un forum.
C'est ça. C'est ça exactement et je pense qu'en fait, dans les 2 là où je vais l'utiliser différemment c'est que Reddit, pour moi, ça à ré ça va vraiment rester de l'ordre, heu, du virtuel. Heu, et plus orienté contenu, enfin, je vais vraiment, heu, trouver des sources qui m'intéressent, heu, mais jamais interagir avec les autres personnes. Il y a une messagerie mais que qui est plutôt dissimulée et assez peu utilisée, je pense. En revanche, LinkedIn, je pense que le contenu que je vais y trouver, il sera
Ouais. Mmh mh. D'accord.
heu, moins intéressant, enfin, moins détaillé. Il y aura moins de matière et peut-être qu'il va être plus inspirant. C'est au moins le penchant positif, heu, du fait des personnes qui du du fait que des personnes partagent leur succès, mais par contre, là où ça va être cool, c'est que, heu, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en vrai, heu, à qui j'ai juste parlé sur LinkedIn.
Ouais. Ouais. Ouais. D'accord. Mmh mh. Via LinkedIn. D'accord et heu, quand tu me dis que Reddit est un forum, comment est ce que tu f comment est ce que tu démêle un peu le côté, heu, bah, forum comme on imaginait les 1ers forums, heu, où c'est vraiment du où on parle un peu pour rien dire, de la bonne information?
Pense c'est déjà il y a des mécanismes dans l'application, enfin ou dans le site qui sont mis en place. Ces systèmes justement de d' upvote dont dont je parlais. Et heu, et après il y a un radar un peu qu'on développe avec, heu, je pense tout un faisceau d'indices. Heu, q l'ancienneté du profil de la personne qui poste, si c'est un profil très récent, ça peut être probable que ce soit, heu, par exemple, heu, un exemple concret, hem, je fais du design d'application. C'est-à-dire que je crée, heu, je conceptualise disons une application. Heu, ce qui va pouvoir être utile pour moi c'est de trouver des exemples de construction d'autres applications. Je vais pouvoir aller sur Reddit écrire, heu: «Est-ce que vous avez une banque, heu, d'images ou de ressources, heu, avec des exemples, heu, de design, enfin de de d'interface, heu, d'applications?» Hem, si je vois quelqu'un qui arrive et qui me dit: «Oui tu devrais aller sur, heu, tel site il est vraiment génial, heu, ça m'a fait gagner, heu heu, je sais pas 2 semaines alors qu'avant je galérais.» et qu'on va sur le profil et qu'on voit que le profil il a été créé il y a 2 il y a 2 mois et que la personne poste ça, heu, dans tous les sujets liés au développement d'application. Bah, en fait tu te dis que c'est une personne, heu, qui travaille dans une dans cette boîte-là en question et qui va essayer de te faire aller sur son outil. Donc, heu, là je prends un exemple caricatural mais souvent il y a tout un faisceau d'indices qui aident à à naviguer là-dedans.
Ouais, d'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh. C'est une pub ou un truc un peu camouflé, quoi. Ah ouais. D'accord et heu, et tu disais que tu prenais juste l'information, ce qui veut dire que toi tu tu tu ne postes absolument rien, tu participes pas aux messages? Tu tu remercies pas la bonne info, enfin ou tu la fais pas remonter? Tu restes vraiment en visiteur, en sous-marin comme on disait avant, heu,.
Mon but c'est d'être absolument exécrable. Non je plaisante, <laughs> je rigole. Je j'ai expliqué que j'é j'étais pas impliqué, heu, enfin autant dans LinkedIn par exemple, heu, ou même ça m'est arrivé sur Discord qui est une messagerie un peu en ligne, ça m'est arrivé ensuite de rencontrer des personnes, heu, dans la vraie vie avec qui j'ai échangé. Autant LinkedIn je trouve qu'il y a une forme d'anonymat qui est un petit peu cultivée et qui fait la valeur aussi de de l'espace.
<laughs> Ouais. Ouais. Oh, Reddit ou Link Reddit non?
Heu, sur Reddit pardon et
Ouais. Ouais parce que LinkedIn c'est absolument pas anonyme a priori. <chuckles>
Oui exactement, désolé pour, heu, pour la confusion. Mais mais du coup, heu, du coup je contribue. Mais, heu, disons, heu, sous mon avatar. Après je suis pas très difficile à re à à repérer parce que quand on parle, hem, de d'un projet, heu, qu'on a sur lequel on demande des informations, heu, sur lequel on demande des retours et cetera, heu, c'est très rapide pour les gens de de nous identifier. Mais du coup je contribue, mais seulement en ligne.
Non non non, non non c'est pas grave, mais au moins je je me situe mieux. N Ouais. Ouais. D'accord. D'accord et est-ce que toi tu as déjà créé un groupe ou une communauté, heu, sur ou même une chaîne Youtube où, tu vois quelque chose comme ça? Pour, heu pour, heu, pour fédérer et pour, heu bon du coup tu aiderais les autres mais pour t mais aussi toi est ce que tu en as déjà tiré, heu, des choses positives, heu, personnellement?
Ouais, ça m'est ça m'est déjà arrivé, heu, en tout cas notamment sur, heu, bah, du coup de créer du contenu en retour sur ce que j'avais appris. Hem, sur, heu, je le fais aussi bien du coup je crée une application je le fais aussi bien pour, heu, vendre mon application. Enfin du coup p communiquer dessus sur, heu, TikTok, Instagram principalement mais là je vais pas, heu, vraiment partager des apprentissages. Ça va plutôt être montrer justement le fruit de mon travail. Par contre sur LinkedIn, heu, j'aime bien développer ce ce truc de partager, heu, quelles sont mes avancées, qu'est-ce que j'ai appris, heu, demander de l'aide et vraiment être dans cette, heu, dimension, heu, d'échange et ça je trouve que c'est ultra valorisant de passer à un stade où on arrive à aider, heu, d'autres personnes et heu, et ça je trouve que c'est une vraie valeur enfin un vrai plus de ces communautés en ligne c'est qu'on peut vraiment, heu, ouais se faire un retour d'ascenseur et c'est trop bien. Enfin, c'est hyper, heu, enrichissant je trouve.
D'accord. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Bah, ouais, c'est clair. Ouais c'est sûr. Ouais ouais ouais carrément. Bah, ça aboutit un peu ton travail aussi de recherche et heu, et ça veut dire que tu as pris suffisamment de connaissances et d'appro fait suffisamment d'apprentissage pour pouvoir le repartager. En étant aussi sûr certainement d'apporter la bonne information, heu, en fonction de la demande de la personne en face.
Mmh. Exactement. Mais pour en revenir, heu, justement sur Reddit, c'est ça que j'adore. C'est que je trouve qu'au début c'est assez difficile de naviguer dedans et de se faire une, heu, une place et heu, et à la fois bah, ça, heu, ça me frustrait au départ et en fait une fois que tu as compris les codes, que tu as réussi à y trouver de l'aide, aussi à aider d'autres personnes, tu es content en fait qu'il y ait un peu ce je sais pas, cette sorte de barrière qui d'une certaine manière fait que, bah, en fait les personnes qui vont plus interagir, plus être écoutées et plus contribuer c'est des personnes qui ouais, qui sont vraiment impliquées et qui sont pas juste là de manière, heu, passagère pour dire: «Heu
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais.
«j'ai trouvé, heu, telle méthode miracle», heu: «Ah tiens aide-moi à faire ça et cetera et cetera» et heu, ça c'est un vrai apprentissage.
Ouais. Ouais, enfin des vrais échanges sérieux et et c'est des communautés assez pérennes quand même? C'est des groupes qui durent et et si, heu, 2 mois après tu as besoin d'encore quelque chose tu peut réactiver cette communauté là?
Bah, je pense que oui. Il y a en tout cas moi les communautés que je j'utilise dans lesq lesquelles je suis elles sont, heu heu, hyper dynamiques. Après je pense que c'est comme tout. J'imagine que c'est très difficile d'en créer, heu, et qu'il doit y avoir, hem
Ouais.
1 po enfin peut-être 2% des communautés qui sont très visibles et qui occupent, heu, tout le flux de de du site de l'application, quand il y a toute une myriade, heu, d'autres communautés qui elles ont du mal à être animées et et à vivre.
Ouais. Oui parce que je crois qu'il y a un peu tous les sujets, hein. Heu, moi j'ai trouvé pour apprendre mais j'ai aussi trouvé, heu, pour, heu, des groupes qui vont juste critiquer quelqu'un, enfin c'est vraiment il y a de tout quoi. Donc faut vraiment faire le tri, j'ai l'impression que c'est, heu, ouais, vraiment un forum quoi, c'est j'ai pas été chercher plus, mais, heu, ça me paraît, heu.
Oui. Oui pour le coup, il y a je pense que l'app aussi est connue. Bah, justement cet aspect authentique, heu, avec une modération qui est assez limitée, elle va aussi elle a aussi son lot de d'inconvénients, et notamment le fait que, parfois, il y a du contenu, heu, je pense qui peut être choquant ou, heu
Ouais, forcément.
ou, sur des communautés, heu, dont on connait même pas l'existence, dont on tirerait aucun profit et auquel on avec lesquelles on n'aurait rien à échanger. Mais heu.
Ouais, il y a de tout, quoi. Ouais ouais. C'est pas très filtré tu veux dire, comme, heu, comme site?
Heu, je sais p honnêtement, je sais pas exactement. Je pense que, c'est sûr que ça l'est parce qu'il y a des exigences, en tout cas, légales vis-à-vis de ça, mais je sais pas selon quelle motivation, heu, et avec quel niveau de sécurité. Moi je me promène sur heu
Tu sais pas, OK. Ouais.
sur mes espaces qui m'aident à avancer, à apprendre et sur lesquels je contribue et après je je pas, heu, c'est vrai que je connais pas tout le périmètre du site et.
Oui oui oui, bien sûr. Oui bon, de toute façon après, c'est pas le sujet, là c'est vraiment toi, heu, voir ce que tu en retires dans ton apprentissage vraiment personnel et, heu, est-ce que tu utilises d'autres, heu, d'autres plateformes du coup?
Mmh. Heu, j'ai déjà utilisé Discord. Hem, c'est, heu, qu'est-ce que c'est Discord? Au départ c'est une messagerie, en ligne, vocale, avec des salons, heu, qui a été créée pour jouer à des jeux vidéo ensemble, enfin avec, heu, des amis. Et heu, c'est une maintenant je pense une communauté par exemple je suis sur une communauté de de construction, heu, d'applications mobiles, heu, dessus, où il y a, heu, du coup des canaux mais c'est là pour le coup, c'est plus des chats en fait. Heu, avec souvent un nombre, heu, plutôt réduit de personnes. Enfin il y a il y a pas une vraie valeur dans le fait d'avoir des communautés énormes, mais plus dans le fait de pouvoir échanger, heu, fréquemment et de s'entraider, heu, sur des avec des personnes dans le même groupe, quoi. Donc j'utilise, heu, plutôt ça aussi et j'avais déjà rencontré aussi une, heu, une personne en vrai ensuite que j'avais rencontrée sur ce genre de communauté au départ.
Ouais ouais. Ah oui, OK, je vois. Mmh mh. D'accord. D'accord. Ouais. Avec des gens un peu spécialisés, quoi. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est chouette, ça porte vraiment ses fruits, quoi.
Ouais, c'est pour le coup, ouais c'est assez, heu, assez utile et après en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment des des strates, heu. Enfin, au début quand tu es très ignorant sur un sujet, tu vas trouver de l'information très générale et tu auras pas besoin de beaucoup de beaucoup plus de détails parce que c'est au moins ce qui per te permettra de te mettre le pied à l'étrier. Ça sert à rien d'être mis au contact d'ultra experts parce qu'ils pourront te dire des choses, mais tu en comprendras rien ou zéro virgule cinq pour cent et plus ça va, je trouve, plus on intègre des communautés, un peu, restreintes avec des personnes expertes et et ainsi de suite. Et heu, c'est peut-être la beauté de l'apprentissage, quoi.
Mouais. Mmh mh. C'est trop précis. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et qui était spécifié aussi, quoi. Ouais ouais ouais, c'est clair. Ouais, c'est top. Ouais, ben je vois écoute que tu as vraiment bien réussi à trouver, heu, comment te faufiler, heu, dans la communauté virtuelle pour, heu, pour en tirer des bénéfices d'apprentissage dans ton travail, heu, donc heu. Bravo! parce que c'est vraiment pas évident. Il y a tellement de choses que pour, heu, trouver, heu, ce qui nous correspond le mieux, c'est c'est pas toujours facile. Donc bravo à toi.
Ouais. Et b et bah merci beaucoup et je pense que c'est vrai que c'est déjà une partie de du trav enfin c'est déjà un travail en soi, je pense que de réussir à s'informer, heu, correctement, mais oui, j'ai parcouru un petit bout de chemin, merci beaucoup.
Ouais. Avec plaisir.